Quando você briga e aí a pessoa fica de cara fechada com você, ele meio que ficou assim comigo.
Uhum. Certo.
E aí eu deixei ele ficar, ele se falou eu pensei, né, "Você vai ficar e vai desficar, porque eu não eu só tô tentando conversar sobre um assunto sério". E aí, eh, acabou que, eh, a gente
Uhum, é.
ele ele tentou de novo conversar sobre, mas ele não tocou nisso. Então, isso pra mim já é uma coisa que me preocupa bastante, sabe.
Porque ele tocou em ir morar junto de novo, mas não voltou para o pilar, que é, quem é que vai custear, como é que vai ser, vai ser tudo meio a meio, você tem algum gasto a mais, porque eu acredito que, assim, de conselho mesmo, a comunicação sana todas essas essas dúvidas e demandas pra decisões, todas todas todas todas. É muito e até mais direto, né, você pegar e falar "Olha, vai ser meio a meio? Vai ser meio, tá ótimo.", você já não tem o É.
É. Pois é, acho que é muito importante, né. Você vai pagar mais, porque seu filho vai morar aqui?
É, exato. Pode ser na porcentagem também 60 60 eh, 50 40 30. É, exato, então, vai gasto com água, gasta mais co é mais comida, né, comida e água, e o local o deslocamento É, uhum. Até porque também é o seu espaço, né, às vezes, você quer ficar mais introspectiva, quer ficar no seu canto e uma criança ela exige atenção ali, né, o o estar presente, então, além das do gasto financeiro também tem um gasto emocional, entende. Você já parou pra analisar quanto isso te afeta?
É, tudo bem é uma criança de 2 anos, mas Comida, água e tem luz também, porque assiste muita TV. É. Uhum.